أنا عندي مشكلة عاوزة أحكيها لِك، وعاوزة أحكي لِك كُلّ جوانب المشكلة، وتقولي لي رأيِك، وتدّيني نصيحة إزّاي ممكن أحسِّن من من ال آمم، طريقة ردّ فِعلي على المشكلة دي أو من سلوكي تجاهها أو كده <tsk> آمم، أنا بالنسبة لي بصراحة آمم، عندي مشكلة إن أنا مش باحب الحاجات الجديدة، مش باحب الأماكن الجديدة، مش باحب التغيير. آمم، يعني دايمًا عندي مشكلة بتقابلني في الأماكن الجديدة، طبعًا ما فيش إنسان بيختار إن هو آمم، يعيش في مكان واحد طول العمر، فلازم بيكون في دايمًا الواحد بيتنقِّل، بيروح مكان تاني وهكذا.
امم. امم.
آمم، أنا م أنا م مش مش من الناس اللي بتحب الحاجة دي، مش باحب أكتشف حاجة جديدة آآ، مكان جديد، مش باحب أنتقل. يعني مش باحب أنتقل من من مدينة لمدينة، من دولة لدولة، من بيت لبيت، مش باحب الموضوع ده أبدًا
امم.
آآ فلمّا بيواجهني، باحس إن أنا عندي مشكلة فيه، يعني ب ب ب باخد فترة طويلة على ما أقدر أتأقلم، مهما عدّى وقت باكون يعني باكون امم، اتأقلمت بس مش بنسبة 100% يعني عندي نسبة 50% وافقت إن أنا أكون موجودة في ال في المكان أو أرُوح المكان لكن مش مش مش حابة، مش مرتاحة، مش آمم، مش حاسة بأمان، يعني حتى بالنسبة لي الأماكن اللي أنا باخرُج فيها نَفس الأماكن، مش باحب أغيرها. الأماكن اللي باعيش فيها مش باحب أغَيَّرها. فطبعًا لإنه دايمًا إحنا بنعيش مع ناس ودايمًا بنقابل ناس، فبيكون ممكن تِرُوحي معاهم مكان مختلف، ممكن تنقلي حياتِك لمكان مختلف، الحاجات دي فدايمًا بتواجهني مشكلة بصراحة في التأقلم على ال
امم.
آآ، ال ال الاك الاكتِشافات الجديدة، أو الأماكن الجديدة أو ال ال ال التَغيير يعني. التَغيير بالنسبة لي فيه مشكلة.
آه. إمم، أنا بجَد متفهماكِ جدًا طبعًا يعني، مِقَدّرة جدًا اللي أنتِ فيه، وحاسة قد إيه أنتِ الموضوع بيسبب لِك قلق جامد، و أنتِ بتحبي الحياة المستقرة، والأماكن المستقرة والروتين الثابت. من الواضح إنِك ما بتحبيش ال المفاجآت بتاعة ال الانتقال من مكان لمكان، دي بتسبب لك قلق وتوتر. فأنا متفهمة جدًا شعورِك وإحساسِك. طَب القلق ده بيبدأ عندِك إمتى؟ يعني من أول ما بتعرفي إنِك أنتِ هتنقلي المكان أو إنِك أنتِ مثلًا اتفقتوا إنكم تروحوا رحلة، تغيّروا جو مثلًا في مصيف، والّا أما بتروحي نَفْسِك بَقى يعني ما بتحسيش بَقى بالموضوع إلا أما بتكوني فيه؟
بالضبط. فعلًا، أه. من قبلها. <tsk> يعني قبل ما يعني مجرد حد يعرض فكرة إنه مثلًا أنا باحب أروح مكان، بنتقابل في cafe معين، حد عَرَض فكرة نغيّر الcafe، بابتدي أتوتر، مش حاسة إن أنا عايزة أخرج، آآ مثلًا هنسافر مكان جديد، بابتدي أتوتر، مش أم يعني باحس فجأة بعدم رغبة، لا أنا مش عايزة أروح. ممكن يكون مكان حلو جدًا، يعني لمّا لمّا أروح أكتشف إن هو حلو جدًا، لكن الخطوة نَفْسها، خطوة القرار إن أنا أروح المكان دايمًا عندي رفض للموضوع ده.
إمم. إمم، مش بتحبيه. طَب أنتِ اتعرضتِ قبل كده مثلًا لتجربة صدمتِك آآ في سفر أو حاجة معينة، فهي بعدها حسيتِ بدأ ييجي لِك الإحساس ده؟ يعني سافرتِ سفرية، رُحتِ مكان جديد، سبِب لِك خيبة أمل، فمن ساعتها حسيتِ إنِك أنتِ الموضوع مش حاباه؟
آآ أكتر من مرّة، يعني ده حصَل أكتر من مرّة. آمم <tsk> إن أنا كنت مثلًا أنا باحب بيتي أوي يعني باحب بيتي، باحب أوضتي، باحب الأماكن بتاعتي. فأكتر من مرّة الموضوع بدأ معايا من وأنا صغيرة. آمم آآ اضطريت في وقت من الأوقات إن أنا أنقل حياتي كُلّها في مكان تاني، يعني ع مثلًا وأنا عندي حوالي 6 سنين، اضطريت دي كانت البداية أنقل حياتي لمكان تاني، آآ وأنا المفروض يعني أسيب صحابي وأسيب حياتي وأسيب كُلّ حاجة، وأنقل لمكان تاني. فالموضوع ده بالنسبة لي كان صعب شوية، وكان لأ قعدت فترة طويلة أوي، ممكن سَنة أو سنتين مش قادرة أتأقلم مع المكان.
همم. همم. إمم.
اتكرر الموضوع ده بعدها كذا مرّة على مدار السنين. مرّة مثلًا وأنا عندي 15 سَنة، مرّة وأنا عندي 20 مرّة من من فترة قريبة. آآ فاتكرر كذا مرّة بطريقة مش م طريقة م لأ ب مش بارتاح في المكان. يعني الأماكن اللي بارُوحها مش بارتاح، الناس اللي باقابلها مش بارتاح معاها.
آه. إمم، بتحبّي حياتِك اللي أنتِ عايشاها، بتحبّي روتينِك، بتحبّي أصدقائِك. يعني من الواضح ده جدًا، فأنا متفهّمة إنِك أنتِ أمّا بتروحي حِتّة جديدة بتبقي عايزة نَفْس الحياة معاكِ، فطبعًا ما بتلاقيهاش، فده بيسبّب لِك خيبة أمل. أنا م يعني حاسّة بيكِ جدًا في الموقِف ده. طيب، أنا عايزة أعرَف، أنتِ جرّبتِ إنِك تعملي حاجة أو روتين معيّن، وأنتِ في التجربة بقى نَفْسها مثلًا بتاعة الانتقال دي، بحيث إنِك تقلّلي على نَفْسِك وتهوِّني على نَفْسِك الموضوع شوية؟
جدًا. بالضبط. اهم. آمم، بصراحة أنا جرّبت، يعني جرّبت مثلًا إن أنا أ أقنع نَفْسي إن أنا ما أخافش أو ما أتوتّرش أو ما أقلَقش من المكان اللي أنا رايحاه لو هو مكان جديد، وإنه مثلًا أفكّر إنّه آه، ممكن يكون مكان
إمم.
آآ ممكن يكون مكان كويس جدًا. آمم، دي حاجة شوية قلّلت التوتُّر عندي آآ وجرّبت إن أنا أعمل أعمل أصدقاء في المكان الجديد لو أنا بانتقل لفترة معيّنة لفترة طويلة من الزمن.
إمم.
آآ جرّبت، جرّبت إيه تاني؟ آمم، جرّبت الصراحة إن أنا يعني أ أ أت أ أختار أنا وِجهة وأرُوحها باختياري من غير قلَق، من غير أي حاجة، وتكُون جديدة ومختلِفة، وأجرّب تجربة أنا عندي يعني أنا متفائلة إن أنا ه ه آآ هاتبسط بيها. يعني ك كأني أنا اللي باحُط نَفْسي في القرار.
حلو جدًا. إمم، جميل جدًا. طَب والحاجات دي جابت نتيجة معاكِ يعني؟ حسّيتِ إنها قلّلت الموضوع شوية معاكِ، القلق وال والstress اللي أنتِ بتواجهيه ساعة ما بتنتقلي؟
إمم. آآ والله هو في حاجات قَلِّلِت يعني، كون إن أنا أفكَّر من قبلها إن أنا أحاول أقنع نَفْسي لفترة إن أنا ما أتوترش، إن أنا ما أتضايقش، إن ممكن دي تِطْلِع تجربة كويسة جدًا. الموضوع ده شوية قلل معايا التوتر. آمم بعد كده بالنسبة لإن أنا مثلًا، آمم أعمل صداقات في المكان الجديد أو ال آآ الحاجات دي شوية كانت بتهوِّن عليِّ الوقت، لكن بالنسبة لي ما كانتش بتحل المشكلة بنسبة 100%، لأن أغلب الوقت باكون أنا موجودة لوحدي في الحياة ال يعني في الحياة الجديدة أو في ال المكان الجديد. فstill برضه بافكّر في الحاجات إن أنا أنا مش حابة ده، ده مش مكاني، دول مش صحابي، ده مش دي مش حياتي. فبرضه بيكون عندي نَفْس ال نَفْس التفكير.
إمم. حلو. إمم. إمم. إمم، فاهماكِ. طيب أنتِ تقصدي يعني إنِك أنتِ بتحسي إنِك أنتِ وحيدة في نَفْس في المكان اللي أنتِ فيه أو يعني لوحدِك، آه تقصدي بالموضوع ده مثلًا أصدقائِك القُدام والّا ع عيلتك والّا ب أنتِ بتنتقلي وتسيبي كل حاجة؟
إمم باحس إن أنا غريبة عن المكان لما ب لما باروح مكان، لأن مش باكون بس أنا يعني مش باكون بس أنا غيّرت أصدقاء، لأ، أنا باكون غيّرت كل حاجة، يعني ال-ال ال اليوم الكامل ال24 ساعة اللي باعيشهم بيكونوا اختلفوا، فباحس بغربة، يعني باحس إن أنا مش ده بيتي مش مش دي الحياة اللي أنا عايشاها، مش دول صحابي، مش دي الأماكن اللي ب كل حاجة، كل حاجة بتكون اختلفِت.
إمم. إمم. إمم. إمم. أنا فاهماكِ طبعًا جدًا. طَب أنا هاقول لِك على حاجة، أنتِ جرّبي إنِك أنتِ آآ لما تنتقلي مثلًا أنتِ بتقولي ده مش بيتِك ومش حاسة فيه إن هو نَفْس أوضتِك ونَفْس صحابِك والكلام ده، ما بتجربيش إنِك أنتِ مثلًا تحاولي تعملي البيت الجديد دي بالdecor بتاع نَفْس بيتِك القديم، وتعملي نَفْس الشكل بتاع أوضتِك، تحاولي تعملي تجيبي التابلوهات، تجيبي الحاجات اللي بتحسسِك بألفة في بيتِك القديم، وتحطيها بحيث إنِك تحسي ب يعني م خَدتِ معاكِ حاجة من بيتِك القديم هتفرق معاكِ شوية؟
إمم. آآ بصراحة أنا عمري ما جربت الموضوع ده، بس وأنتِ بتقوليه آآ م ريحني نفسيًا، يعني وأنتِ بتقولي إن أنا ممكن يمكن أنا ما عملتش كده قبل كده، يعني ما عملتش مرّة واحدة في حياتي، ما رُحتش مكان وحاولت أخليه بالطريقة اللي ت اللي تشبه حياتي فتريحني، ما عملتش ده قبل كده.
امم. بالضبط. امم. يعني تقدري تعمليه، وتقدري كمان تكلمي أصحابِك video call مثلًا، بحيث إنكِ أنتِ تشاركيهم وتفرجيهم على الأماكن معاكِ، تحسي بوجودهم معاكِ كل يوم، تشاركوا بعض كلكم تعملوا، آآ، يعني مقابلة جماعية كده مثلًا في Zoom والَّا في أي حاجة، وتتكلموا مع بعض، تهزروا مع بعض كأنِك معاهم. ده ممكن برضو نوع من أنواع التهوين عليكِ، وهتحسي إن همُ بقوا معاكِ في المكان الجديد فهيقلل القلق اللي عندِك شوية.
آآ دي كمان فكرة كويسة جدًا أنا ما جربتهاش قبل كده، و وكمان حسيت وأنتِ بتتكلمي بال يعني حسيت إن أنا فعلًا كأني بالضبط حد موجود جوّه مكان وحَط كل الحاجات اللي بيحبها معاه في المكان فارتاح، يعني أنا حسيت كده من كلامِك.
بالضبط، تاخدي كل حاجة.
حسيت إن أنا لو عملت الحاجات دي هتفرِق معايا.
إمم. يعني حتى لو مثلًا لقيتِ في cousin ع يعني بتريّحِك نفسيًا، بتحبي تسندي عليها، تاخديها، آآ كل حاجة يعني، تاخدي كل حاجات بسيطة كده، بالعكس دي هتفرِق معاكِ جدًا يعني وهتحسسِك بأُلفة، وتحسّي إنِّك أنتِ في مكانِك برضو. وممكن بقى أنتِ تبدئي تحببي نفْسِك في المكان، تشوفي الحاجات الكويسة اللي حواليكِ إيه هي، تشوفي الخروجات آآ تبدئي تشاركيها مع أصحابِك إن مكان حيوي، آآ شايفين مثلًا الview حلو أوي مثلًا، حببي نفْسِك في المكان بحيث إن أنتِ آآ هيبقى لِك ذكريات هنا جديدة، وعندِك ذكريات قديمة. فبالعكس أنتِ كده عندِك كمْ من الذكريات والأحداث والبيوت اللي أنتِ عِشتِ فيها، فدي هتديكِ إحساس إنِّك أنتِ في حياة في حياتِك، فاهمة قصدي؟
أيوه، فاهماكِ. هو فعلًا أنا يعني أنا حسيت إن وأنتِ بتتكلمي، إن أنا شُفت الموضوع من وجهة نظرِك أنتِ، يعني شُفت ال كأني شُفت ال ي يعني كأني شُفت صورة أنتِ بتحكيها، وجميلة، عجبتني يعني، ممكن لو أنا مش مش أنا الشخص اللي بيحكي، أ كنت هاحس إن إن هي حاجة حلوة، ال ال آآ إن أنا يبقى معايا في المكان الحاجات اللي أنا باحبها، وممكن كمان الحاجات اللي بتريّح، دي أكتر، أهَم يعني أهَم بالنسبة لي من الحاجات اللي أنا باحبها، الحاجات اللي تريّحني في المكان. حاسّة إن الحاجات دي كلها ممكن تفرِق معايا جدًا.
إمم. إمم. إمم. أكيد، يعني هتحسّسِك بأُلفة جدًا وهتحسّسِك إنِك أنتِ، مش هتحسّي بالقلق والتوتُّر وإنِك أنتِ قلقانة، لأ أنتِ في مكانِك يعني حاسّة بأُلفة وطمأنينة، لإن معاكِ حاجتِك اللي أنتِ بتحبّيها، فطبعًا أكيد هتفرِق جدًا يعني.
أمم. هي هتفرِق معايا جدًا بصراحة و وحاسّة إن كلامِك نَفْسه فرَق معايا جدًا، آآ مع إني م م يعني ما كنتش متخيّلة إن دي مشكلة، يعني أنا بافضفض معاكِ و وباحكي لِك وباطلب نصيحتِك، أنا ما كنتش قبل كده حاسّة إن هي مشكلة وم ومحتاجة حد ينصحني فيها، بس مع الوقت حسّيت بكده ومع كلامِك حسّيت أنتِ بتقولي حاجات أنا ما عُمري ما فكّرت فيها يعني، الحاجات اللي أنتِ بتقوليها هي حلول كويسة جدًا بالنسبة لي ممكن أجرّبها لإني ما فكّرتش فيها قبل كده.
إمم. إمم، بالتوفيق، أتمنّى إنها تنفع معاكِ وتطلّعِك من mood القلق اللي مضايقِك ده.
أنا باشكرِك جدًا، باشكرِك على نصيحتِك وباشكرِك على وقتِك وباشكرِك كمان إن أنتِ سمِعتيني وأكيد هاجرّب أعمل الحاجات دي، أكيد هاجرّب أعملها وأتمنّى إن هي تعمل تغيير.
العفو على إيه بس، لا شُكر على واجب.
أنا باشكرِك.